Ayun, magandang hapon.
Mhm. Magandang hapon din sa'yo. Kumusta naman?
Oo, ayos naman. Ito, nagkakape kahit medyo mainit. Ah, kakatapos lang ng gawaing bahay, kakatapos lang maghugas ng plato. Medyo tambay-tambay muna.
Hmm. Mm, hmm. Mm, mm. Sige, kwentuhan tayo tol, 'no. So, nagkukuwentuhan na din naman tayo, may tatanong sana ako pre.
Oh, sige. Ah, sige, ano 'yon?
Mm. <smacks lips> Um, paano mo maipapaliwanag ang kahalagahan ng edukasyon sa kabataan?
Ah, siguro unang-una, ah, papaalam ko sa kanila na edukasyon ang pan pundasyon talaga ng kaalaman. Ah, isa rin 'yan sa magiging gabay nila sa buong buhay nila. <sniffs> Um, kasi tinuturuan nito na yung kabataan, kung paano mag-isip, ah, paano maging critical thinker, ganyan, at, ah, paano ba mag, ah, desisyon nang tama. Kumbaga, hindi sila mapunta sa maling lang maling landas, 'di ba? Hindi sila mapunta sa maling, ah, desisyon. Ah, isa pa siguro, eh, ito ang nagsisilbing daan, eh, ah, para magkaroon sila ng maraming oportunidad 'di ba, sa hinaharap. Ah, parang natatandaan ko, lumitaw dati sa Facebook 'yong diskarte o diploma. Ah, ha sa akin siguro importante pa rin talaga 'yong diploma. Bukod sa mas maraming oo. Bukod sa mas marami kang oportunidad, eh, magagamit mo rin yun sa personal na bagay, 'di ba yung mga, ah, kaalaman mo. Ah, ikaw ba?
Mm, mm. Mm. Tama, tama. Mm. Mm. Tama, tama. Mm. Mm. Mm, tama. Mm, mm. Mm. Para sa'kin 'no, brainer din 'yan, mm. Tama, tama. Ay ano, um, ako'y sumasang-ayon sa'yo, 'no. Ah, pinaka naiisip ko talaga ka kapag ipapaliwanag na kung gaano kaimportante ang edukasyon sa mga bata, eh, kasi, ah, parang kung wala yun, eh, parang hindi mabubuo yung parang buong karakter mo o personalidad mo, 'di ba? Kasi nga, um, ang edukasyon ang humuhulma 'no, sa kabataan. So, ayun, ah, do'n nagsisi sa edukasyon nagsimula yung mga simpleng, ah, values, yung mga simple nating ano, 'no, ah, tamang asal, kumbaga. So, ayun, ah, paunti-unti, ah, nahuhulma hanggang sa mapunta na sa mga ano 'no, komplikadong bagay, hanggang sa matutunan mo yung pinaka kursong gusto mo, hanggang sa makatapos ka, 'di ba? So
Mm. Oo. Hmm, tama, tama. Mm. Mm. Tama, tama. Ah, oo, tama. Eh, pa Mm. Tama, tama. Oo, ang ganda no'ng halimbawa mo na 'yan.
Mm. Sa ma ano, um, yun pa, eh, 'yon nga, ah, lalo na nandito tayo sa Pilipinas, 'no? Um, ang Pilipinas 'no, mataas yung standards, 'di ba? Talaga. Ah, oo. 'Di ba, eh, alam ko 'yon 'yong Potato Corner, Diyos ko, ah, naalala ko din 'yon.
Mm. <chuckles> Oo, totoo. <chuckles> Ay, oo, na nag-trending din yun, kung kamakailan, 'di ba?
Mm, naghihingi ng college graduate tapos, ah, below minimum lang 'yong ano 'yong 'yong pay, 'di ba? So, talagang, ah, mataas 'yong standard dito, 'no. So, ayon. Hindi naman sinasabing hindi kailangan dumiskarte 'no, pero ayun, mas importante 'yong edukasyon tapos 'yong diskarte, eh, puwede mo naman gawin habang ano, ikaw ay nag-aaral, 'di ba?
<chuckles> Ah, oo. Oo. Oo. Oo, ayu ayun nga. Mm. Ah, oo. Tama, tama. Ayun, balikan ko na lang din 'yong ano, edukasyon at diplo ay, diploma o diskarte. 'Di ba, dito nga kasi sa Pilipinas talagang lalong lalo na kung papasok ka sa propesyonal na, ah, mundo, sa corporate world, 'di ba? Eh, unang-una talagang hihingiin nila, eh, 'yong diploma mo. Ah, isa 'yon sa mga pinakaunang requirements. Kaya nga alam mo, sa totoo lang, hindi ko ah, hindi ko nage-gets 'yong K-12, eh, kung bakit ba sila naggano'n. 'Di ba sinasabi nila, puwede nang magtrabaho pagkatapos ng senior high nila. Eh, yung mga kumpanya naman hindi nag-adapt sa ganong setup, 'di ba. Ah, naghahanap pa rin sila ng bachelor's degree, ganyan. Eh, ayan, talagang kung ako tatanungin, sayang lang 'yong K-12 na 'yan, eh. Pero ayun, babalik tayo dito sa topic. Um, tama ka do'n sa mga sinabi mo na 'yong kumbaga iba 'yong matututunan mo no'ng sa mga pagkabata mo, elementary ganyan, high school, tapos pagdating mo ng kolehiyo, do'n na papasok 'yong mga skills mo na gagamitin mo, 'di ba? Do'n mo na matutu matututunan 'yong skills mo na gagamitin mo sa karera mo, sa trabaho mo. Sa tunay na buhay, kumbaga. <tsk> Mm.
Mm. Mm, tama. Mm. Hmm. Mm. Tama, tama. Mm, mm. Hmm. Mm. Tama, tama. Mm. Mm, mm. Mm. Tama, tama. Mm. So ayon, ano yung tingin mo na pinakamahalagang benepisyo 'no, ng edukasyon para sa mga kabataan? Bukod sa mga nasabi siguro natin, 'no?
Mm. Siguro isang punto, eh, nagbibigay ito ng pagkakataong ano, ah, ah, ito parang cliche na 'to, eh, makaahon sa hirap, 'di ba? Ah, hindi natin, ah, maipagkakaila na, minsan 'yong mga nai-interview na pina napapanood ko sa TV, ganyan, eh, parang gusto talaga nilang makatapos para makaahon sa hirap, 'di ba? Kasi tama rin naman sila. Um, kagaya rin ng mga nasabi ko kani ng isa sa nasabi ko kanina, dadami kasi yung oportunidad na eh, pagka nakatapos sila ng, ah, pag-aaral, pagka edukado sila, 'di ba? Um, tsaka isa pa, parang punto mo kanina, nakakatulong ito sa paghubog ng, ah, mabuting asal, ah, tsaka yung tamang prinsipiyo sa buhay, 'di ba? Ah, isa na rin siguro yun yung, nagbi-build ng karakter ng isang indibidwal, ng isang bata, 'di ba?
Mm, tama. Tama naman. Mm, madalas. Mm. Mm. Mm. Tama, tama, tama. Mm, tama. Mm, mm.
Hmm, ikaw ba?
Um, ayun 'no, nasabi mo namin naman din halos, ah, isa pa sigurong naisip ko na benepisyo, eh, ayun, um, parang matututunan nila yung ano, ah, pinaka logic sa buhay, 'di ba? So, ah, malalaman mo ayan, yung simpleng pangangailangan sa mathemat mathematics, 'yan 'no. Pa simpleng addition, yung pinaka logic ba sa buhay, yung parang common sense, 'di ba? Hindi mo naman yan maaaral sa ano 'no, sa padiskar-diskarte lang, 'no? Sabihin mong mm, tama, tama. So, ayun, um, para sa'kin talaga malaki talaga yung benepisyo 'no, ng edukasyon. Mm.
Mm. Hmm. Mm. Oo. Oo, oo. Oo. <chuckles> Hindi mo maaral sa mga experience 'yan, 'di ba? Mm. Siguro, ah, madagdag ko na lang din diyan sa mga benepisyo, eh, talagang pinapalawak din nito 'yong, ah, pag-unawa ng mga estudyante, ng mga kabataan, sa mundo, ah, at siyempre, pag-unawa na rin sa kanilang mga sarili, ganyan. Um, halimbawa, tinutulungan nila silang magkaroon ng tiwala sa sarili, 'di ba? Ah, para naman pagka tinahak nila 'yong kanilang hinaharap, eh, may kumpiyansa sila kumbaga.
Mm, tama. Mm. Mm. Tama, tama, tama. So mm?
Mm. Eh, eto kaya, pa'no sige, ako naman magtanong ah. Ah, pa'no nakakatulong ang edukasyon para maabot ang, ah, mga pangarap at goals ng isang bata kaya?
Ayun nga, ah, dahil nga mataas-taas ang ano 'no, pangangailangan ng o standard ng ano, corporate world world dito sa Pilipinas, 'di ba. So, isa sa pinakakailangan, eh, 'di ba, kolehiyo na, graduate ka. So, ayun 'no, ah, pa para sa'kin kung, ano 'no, kung ma makatapos ka, eh, halos, ah, lahat ng oportunidad, eh, mag-o-open up, 'no. Lalo na ano, yu may madami ngayong ano, opor mas madami ng opportunity ngayon. Bukod sa ano 'no, bukod sa, ah, corporate world, eh, meron na rin 'yang freelancing 'no, may mga nagpapa ano na may mga nangangailangan na ng serbisyo ng ano 'no, ng specialty mo, ganun. So, ayun talaga sa nakikita ko 'no, na malaki yung edukasyon na, ah, makatulong sa pangarap at goals ng isang bata. Ikaw ba?
Hmm. Oo. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Hmm. Oo. Oo. Mm. Mm. Tama, tama. Ah, 'yon, ah, sang-ayon din ako sa sinabi mo kasi nga 'yong edukasyon na 'yan, eh, binibigyan ng tamang kaalaman at kasanayan yung mga bata, mga estudyante, para naman pagka nagtrabaho sila o pumasok sila sa propesyon na gusto nila, eh, marunong sila, hindi sila, ah, hindi sila kumbaga, kargado sila ng kaalaman, 'di ba? Ah, isa pa, siguro siyempre nagtuturo ito ng disiplina at sipag, ah, ah 'yong mga kailangan para maabot 'yong pangarap nila. Kung halimbawa na lang gusto mong maging doktor, siyempre, ah, 'yong disiplina mo sa pag-aaral, eh, matututunan mo talaga pagka edukado ka, 'di ba? Ah, siguro isa pang halimbawa, eh, sa paaralan, ah, natuturo natututo natututo silang, ah, makahanap ng inspirasyon, 'di ba? Ah, kung halimbawa na lang sa guro nila, ah, o kaya sa mga kaklase, ganyan. Ako dati no'ng nag-aaral ako, parang meron akong iniidolong higher year, ganyan. Eh, kumbaga, hindi mo naman makikita 'yon kung 'di ka nag-aaral, 'di ba? Walang ganong senaryo kung 'di ako nag-aral. Eh, para sa mga parang 'yong mga intangibles ba, gano'n, eh, matututunan sa ano, edukasyon, 'di ba?
Tama. Mm. Tama, tama, tama. Mm. Mm. Tama, tama. Mm, mm. Mm, tama, tama. Mm, tama. Normal naman yun. Mm. Oo. Mm, mm. Mm, tama. Ayun, dagdag ko pa 'no, ka ah, na-mention mo rin na hindi kapag 'di nakapag-aral may mga, hindi talaga matututunan na skills, 'no. Ayan, ah, kapag ikaw yu ikaw ay ano 'no, kung home-schooled ka, madalas 'no, eh, introvert kasi, um, yung nangyayari 'no, yung ano, hindi lang yung introvert na dahil ginusto, kundi introvert na severe na. Kasi, um, kasi, ah, wala siyang social skills, 'di ba? So, dahil nga hindi siya nakikihalubilo sa ibang mga tao, 'di ba, sa mga ibang estudyante. So, ang laking epekto ng edukasyon 'no, bukod sa hinuhulma 'yong bata, 'yong ano 'no, karakter niya, eh, ayun nga, natututo sa mga simpleng interaction sa pang-araw-araw, 'di ba?
Oo. Ah, oo. Oo. Oo. Oo. Mm. Oo, oo. Tama, tama. Oo. Hmm. Mm. Tama. Oo. Oh, parang noong isang gabi nga, eh, napag-usapan namin 'yan mag-asawa kung magho-homeschool ba kami ng iho-homeschool ba 'yong anak namin o hindi, pero ako talaga, ah, gusto ko talagang tradisyonal, 'yong face-to-face. Kasi nga naman, ah, 'yong mga social skills na 'yan, hindi mo matututunan 'yan kung ikaw lang mag-isa. Ah, kumbaga, kailangan mo talaga ng interaksiyon, face-to-face na interaksiyon sa mga kaklase mo, 'di ba? Mm, yun nam
Mm. Mm. Mm. Tama. Mm. Tama. Mm. Mm. Isa pa siguro naisip ko 'no, okey lang naman, ah, na ano 'no, kung may pera naman, eh, paaralin na tapos ano, mag-tutor na lang para may parang homeschool pa rin na ano, ideya, 'di ba? Hindi naman mawawala.
Ah. Oo. Kumbaga, kung kai kailangan ng kung kailangan ng ano, extrang focus, extrang kang kaalaman, edi oo, puwede naman 'yong tutor, gan ginagawa naman 'yon dati. Alam ko, gano'n ako dati pagka nahirapan ako sa math, nagpapa-tutor naman ako, 'di ba? Mm, ah
Tut mm. Mm, kung tututukan talaga, 'di ba? Mm. Mm, mm. Mm. Oh, ayon, ah mm? <coughs>
Ah, sige eto, tanungin kita ulit, ah, ano kayang mga hamon na nararanasan ng mga kabataan sa pag-aaral ngayon, at paano ito naapektuhan, ang kanilang pagtingin sa edukasyon? Tutal nabanggit mo 'yong pagiging introvert, 'di ba? Sa tingin ko isang hamon 'yon, 'no?
Mm. Mm. <sniffs> Oo. So, ah, isa sa mga nakikita kong hamon 'no, eh, kapag hindi sanay ang bata na makipag-interact sa ibang tao 'no, sa ibang, ah, ano, ah, mga, tawag do'n, mga estudyante. So, ah, doon pa lang 'no, nahihirapan na kasi, ah, kunwari, ah, may mga, ah, group na, project ganyan, eh, dahil hindi siya mahiyain siya ganun, ah, madalas, ah, mahihirapan siyang kumuha ng mga makakasama sa sa kanyang grupo, ganun. So isa yun, tap mm?
Mm. Oo. Hmm, mm, hmm. Tama, tama. Oo, tsaka oo. Sige, sige, ituloy mo.
Um, tsaka ano 'no, isa pang nakikita kong ano, apekto na s na hamon 'no, sa mga karanasan sa pag-aaral, eh, ayan, hindi maiiwasan ang mga pasaway na, may mga bully. Hindi 'yan hindi 'yan mawawala 'no. Kahit sabihin mong bully free 'yong inyong ano 'no, hindi mo mapapansin, 'di ba? Ah, minsan hindi napapansin ng mga teacher na meron na palang nang-aapi. Siyempre, ah, ayan, bata lang ganun. Akala nila bata lang, madaming instances na nabu-bully na pala yung ta tao. Hindi nila alam na binu-bully na sila.
Mm. <chuckles> Oo. Oo nga. Hindi maiwasan talaga 'yong gano'n, eh. Mm. Mm. Tama, tama. Sang-ayon ako do'n sa mga pinunto mo. Ah, balikan ko lang 'yong pagiging ano, 'yong sa social skills na binabanggit mo kanina. Ah, 'di ba pagka nag-a-apply ka ng trabaho mayroong mga interview 'yan, um, siguro kung hindi ka sanay sa pakikipag-usap sa iba, parang do'n pa lang sa aspeto na 'yon
Mm. Mm. Tama, oo. Oo, negatibo ka na agad sa kumpanya na ina-apply-an mo. Mm. Tama.
ne negative ka na, talo ka na, 'di ba? Oo. Um, kaya nga ewan ko parang minsan nga may nababasa ako na parang, ang hirap daw mag-hire kasi 'yong mga, kabataan ngayon nang ayaw nang humarap sa interview, ganyan. Oo. Talagang severe na 'yong pagka-introvert nila. Siguro dala na rin 'yan ng, ah, gadgets at Internet. Ah. Ah, alam mo, naalala ko no'ng panahon ko, high school ako, wala naman masyadong ganyan, hindi naman
Mm. Mm. Mm. Mm, tama, tama. thirty two ten pa no'n, 'no?
Hindi naman ganun kasikat 'yong oo, hindi naman ganun kasikat 'yong Facebook, 'di ba? Talagang naka pagka Lunes hanggang Biyernes, eh, focus ako sa ano, sa school. Eh, samantala ngayon, kahit mga bata, yung mga maliliit pa, meron ng sariling cellphone, 'di ba? Eh
Mm. Mm, tama. Mm. Mm. Isa pa, naisip ko ayan, yung, dahil may ano na 'no, may Internet na 'no, yung mga asignamento nila, eh, si yung Internet na yung sumasagot, AI, mga ganyan. So naapektuhan din siguro, nagiging hamon din.
Oo. <chuckles> Ay, oo. Ay, oo, tama. Ano na, kumbaga, ika-copy-paste na lang nila, hindi kagaya dati, 'di ba uunawain mo talaga 'yong tanong, uunawain kung magre-research ka, uunawain mo 'yong sagot. Eh, sa ganung paraan, nadadagdagan 'yong kaalaman mo. Hindi kagaya ngayon, 'pag kinopy-paste mo, wala na 'yon, ni hindi mo man lang nga binabasa, 'di ba?
Mm. Oo, oh, mm. Mm. Tama, tama. Mm, tama, tama. So sa iyong palagay 'no, paano naman kaya natin mas mapapalapit ang edukasyon sa mga kabataan na, hindi gaanong interesado o nahihirapan?
Oo. Mm, oo. Um, siguro unang-una talaga, ah, kailangan ng disiplina ng ng magulang 'yan. Ah, do'n naman talaga mag-uumpisa, ah, sa mga magulang, 'di ba? Ah, isa pang maaaring gawin, eh, gawing mas makabuluhan o at konektado sa tunay na buhay 'yong mga leksiyon. Kumbaga 'yong, ah, lessons mo sa school, ah, ikonekta mo sa mga, tunay na buhay, i gumawa ka ng mga konkretong example, 'di ba. Mga magbigay ka ng mga, ah, tao na sumakses, ah, success stories nila, ganon, 'di ba? Ah, siguro isa pa, magbigay din ng maraming supporta, tulad nga no'ng nabanggit mo, mag-tutor kung medyo nahihirapan. Ah, mag-counseling, kung medyo ano yung mental health, 'di ba. Ah, tutal nauuso yun ngayon. Ah, tsaka magkaroon ng, ah, mentorship. Ah, sa'yo ba?
Mm. Tama. Mm. Tama, tama. Mhm, hmm. Mm. Mm, tama, tama. Mm, mm. Mm. Um, tama lahat no'ng sinabi mo, ah, sumasang-ayon ako. Ah, pinaka idadagdag ko na lang siguro, eh, ayun nga, sa pagtu-tutor 'no, kung talagang hirap yung bata, ah, madalas naman ngayon 'no, mga teacher, eh, mas pinopokusan yung mga nahihirapan. Ganun kasi yung nangyari noong, ah, yung kapatid kong bunso 'no, eh, hirap kasi hindi siya sanay mag-ano, 'no, Tagalog. Kasi nasanay siya sa wikang Ingles. So mas tinutukan siya. So, ayun nakikita ko doon sa paraan na 'yon, 'no, mas natututo siya natututo siya. Hindi man siya parang fluent sa sarili nating ano 'no, ah, wika, eh, natututo pa rin siya 'no, kahit, ah, hi nahihirapan na. So, ayun na parang nara naparamdam sa kanya na ano 'no, na importante, talaga siya kasi nga tinutukan siya.
Mm. Oo. Mm. Mm. Hmm. Mm. Uy, ga oo. Oo. Yu Oo. Ayun sige, ah, maraming salamat. Natuwa naman ako sa kwentuhan natin.
Mm. Maraming salamat din. Paalam.
Paalam, ingat.